Siguro suma total internet talaga at saka computer and and cellphone. Nagagawa mo yung trabaho mo pag may, dati kasi pag may, ah, assignment ka sa school. Or meron kang kailangan sa trabaho mo kailangan pumunta ng library, kailangan po mag ano, um, hanap-hanap ng mga information. Ngayon parang, nakaupo ka lang, halimbawa nasa loob ka ng kubeta kasi kailangan kang ano, kailangan kang malaman kung 'di ba parang, konting tap-tap lang eh, tapos may may makukuha ka ng sagot.
Mm. Totoo. Mm. Oo totoo at nangyari yan din sa akin nitong mga nakaraang, nitong nakaraang linggo kasi ako ay nag ano naging scholar ng TESDA at nakakuha ako ng libreng course pati yung jowa ko at nag-review ako gamit ang ano, yung mga basic life support ganun, at yun, na ano sa awa ng Diyos nakapasa at, kasi ano eh, nag-review ako gamit din ng cellphone eh at internet eh.
Mm. Wow galing ah. Mm. Eh. Oo. Mm. Oo. Mm, galing eh. Tapos ano pala tawag dun, um. Yung mga order 'no kailangan mo pang, um, gawin din sa online na, halimbawa pag may kailangan kang piyesa, may kailangan ka na na bibilin para sa mahal mo sa buhay, sa kapamilya, ang bilis na eh.
Mm. Oo. Mm, totoo yan, kasi kesa pupunta ka pa sa malayo, mamamasahe ka pa, tapos ganito lang yung halaga nung nung piyesa na bibilhin mo 'di ba? Bukod sa ano nakamura ka na, ano eh, less hassle pa 'di ba?
Oo. Oo, tama. Mm. Oo, tama.
Kasi magagawa mo yung ibang
Pero minsan mas masaya din mag ano eh, minsan masaya din mag ano eh, magpunta ng Quiapo o kaya Raon.
Ma Totoo kaso nakakapagod saka traffic.
<chuckles> Oo tama, tama.